Mexo, mexo bastante e deixo apurar, né, de ficar apurando, aí eu vou colocando um pouquinho de água. Se tiver um pouquinho de vinho branco, coloco um pouquinho, deixo evaporar, depois coloco mais água. Aí pego água fervendo, coloco quando já está bem fritinho, bem apurado e deixo ali, cozer o arroz, normal, preparo normal, quando tá quase pronto, ainda tá bem aguadinho, eu jogo os camarões dentro e dou uma mexidinha, assim, e coloco uma colherzinha de manteiga. Aí coloco tudo misturadinho, eh, pego cheiro verde, né, coentro, salsinha, já meio que dou uma baixada no fogo, quase nada, deixo ali só apurar, coloco em cima aqueles aqueles verdinhos e tá pronto. Depois
Olha, que delicia.
É muito bom.
E aí você põe o carma o camarão só no final pra ele não passar, né, porque o camarão, se você cozinha muito, vira um chicletinho, né.
Exato, e às vezes se coloca o camarãozinho antes de colocar o arroz, só dá uma passadinha pra deixar o gosto, mas depois eu tiro tudo e deixo separado pra por só no final.
Você tira você deixa você reserva, né. É. Aham. Aí depois você volta. Você faz isso com o polvo também?
Uhum, só pra... Faço com o polvo também, mas o polvo eu faço o seguinte: eu faço esse arroz só que o polvo geralmente já está cozido, porque às vezes é um pouquinho duro, então eu cozinho na panela de pressão, né, o polvo, depois eu guardo, congelo ali alguns tentáculos e quando eu faço esse arroz, ele já está cozido, eu corto em rodelinha e também finalizo, também. Uhum. Fica mais prático.
Põe no final. Interessante. Nossa, que delícia. E aí você rega com azeite?
Rego com azeite e parmesão também, adoro esse aquele parmesão que você rala.
Nossa, que delícia. Ralado na hora, né. Não, os azeites portugueses, meu Deus do céu, não tem igual. El é, ele é eu acho que a a cor dele é linda também, além de ser super saboroso, né.
Coloco, sim. Uhum. Até vai. Não. É lindo. E si e eu inclusive tenho aqui em casa, azeite que eu própria colhi, a azeitona. <chuckles> En então, assim, uso nesses pratos mais especiais, Não uso pra cozinhar no dia em dia, mas quando quero, assim, coloco ali um fiozinho, é maravilhoso.
Olha, que máximo. Máxi